Bom, se eh, sendo sa de São Paulo, a gíria que a gente cresce usando é o "meu", né? Ou "meu".
Uhum. Meu, é muito clássica, né. "Meu".
É, e eu acho que não sei se isso é bem gíria mas, assim, o "tipo assim", "tipo assim", e aí fica falando.
Ah, mas tipo assim, muito do carioca também. Vocês também usam muito em São Paulo?
Ah, então acho que a gente sim, mas não sei se a gente copiou aí de vocês, porque a gente tem várias vários inter intercâmbios de de gírias, né, a gente acha que não, e tem muita gente, que não, e, é, é o jeito de falar de São Paulo, sim, sim. E o que eu acho engraçado é que o paulista, o paulistano, ele não acha que tem sotaque, acha que todo mundo tem sotaque. Mas a gente não.
Uhum, com certe "não" igual, mas aí não é gíria, mas é sotaque não você fala "não" <chuckles> é muito paulista cara, é muito paulista, "Não". <laughs> Menos ele não é? Menos o lírio do campo. <giggles>
Menos o as fo o Alecrim Dourado em São Paulo não tem esse sotaque. <laughs> E eu tinha sempre tive amigos que falavam: "Nossa você é muito paulistano, assim, no jeito de falar". E eu falava: "Meu, não sou". <laughs> Eu é e aí
Um Sunshau, um sunshine. Me já a nossa, uau. Cara, uma coisa que eu acho muito engraçado de paulista, é abreviar o nome das pessoas. Tipo: "Meu, vamos lá na party, vai ser na casa da Cá, vai estar todo mundo, ah, Fa, a Ta, a La." <laughs>
E, mas e não no Rio vocês não abreviam não? Eu achei que era coisa de brasileiro. Tipo.
Não, é coisa de paulista mesmo, essa coisa de de Cá, de Ma, de de Su, é tudo coisa de paulista.
É? Isso. É, e eu eu não me sinto tão confortável com isso. Eu, assim, quando me chamam já dere cara de Ma, eu sou de de lá mas assim, é uma é uma uma das coisas que eu nunca me adaptei muito, tipo: "Ah, Ma, Mari". Oi?
Tem que ter intimidade, né? Tem que ter intimidade.